Ika nga, eh, kung ganun na talaga yung pagpapalaki, hindi mo na 'yan mapipingot pa kahit na hanggang sa pagtanda.
Oo. Oo. Oo, jusko grabe talaga!
Di ba? Ako, da hin ako, nakaka-relate din ako sa'yo. Kasi naiinis din ako paminsan-minsan sa mga taong ganiyan na, hindi marunong magkunsidera ng mga sitwasyon at feelings ng ibang tao. Kasi mas pinapaniwalaan nila yung kung ano yung, ah, sa tingin nila ay tama, eh, hindi naman nila na-experience o wala siya sa sitwasyong gano'n. Para sabihin nilang ganun lang, nalungkot lang o ano
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm.
M bas ako, ah din kasi
Mm. Kasi, in the first place hindi naman 'yan biro, eh. Yung nararamdaman niya hindi naman 'yan biro, na parang akala mo ano, mawawala lang in just 1, o ano na, parang mawawala lang ng ng gano'n-gano'n, di ba? Hindi naman
Oh, o Hindi. Oo. Tama, tama. Hindi talaga, hindi talaga siya biro kasi ako, kahit i na-experience ko din na may mga kaibigan akong sobrang yaman, eh, nade-depressed din, di ba? Yung we to the point na ano, ah, nagiging suicidal na gano'n. Eh, sobrang yaman, nagiging sui suicidal. So, mapapaisip ka talaga, "Ay, akala ko sa sobrang lungkot, sobrang kahirapan lang yung depresyon, hindi pala." di ba?
Mm. Oo. Mm. Oo, oo.
May mga sikat nga, di ba? May mga celebrities, mga mga K-pop idol, di ba na nag nag-ano, di ba?
Oo, jusko. Mm. Mm.
So, hindi talaga yun
Hay naku, lalo sa Korea, yun.
Oo, di ba? Sobrang dami, mga sikat.
Mga na nababalitaan na lang nating nag-suicide na. Kasi sa sobrang mm.
Di ba nabibigla ka at Oo, mabibigla ka na lang, eh.